โอ้โฮ ครับ อา ผมพอจะเดา ๆ ได้แล้ว ว่า ว่าจะกลายเป็นยังไงเนาะ อา ต่อได้เลยครับ
อา อา ก็มันจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่นิสัยดีกับผมมาก ๆ เลย คนชื่อพี่ อออ่าง เวลาไปกินข้าวอะ เขาจะจ่ายแยกทุกครั้งเลย เขาจะเดินไปหน้าเคาน์เตอร์เลย เพื่อให้คนอื่นอะรู้ว่า เฮ้ย คุณไม่ควรไปเอาเปรียบ ไม่ควรไปเอาเปรียบน้องนะ คุณควรจะมาจ่ายเอง จ่ายโดยตรงกับแม่ค้าเลย
อออ่าง อา ครับ อืม ครับผม
เออ ก็คือเขาจะจ่ายแยกตลอด แล้วก็ทุก ๆ ครั้งที่ผมไปกินกับเขาส่วนตัว ในการแบบไปออกศูนย์นับสต๊อกตามต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นน่ะ บางครั้งเขาก็เลี้ยงผมเลยคุณ หรือว่าเขาก็ซื้อขนมมาให้ผม คือแฟร์มาก ๆ อืม
อา อืม ครับผม อา ครับ ๆ ก็เรียกว่า
ถือว่ายังมีเรื่องดี ๆ อยู่บ้าง
อืม ก็เรียกว่าคือถ้าไม่ใช่พี่คนนี้ ก็อาจจะทำให้ประสบการณ์การทำงานของเราในตอนนั้นนะครับค่อนข้างจะเรียกว่ากดดัน แล้วก็เหมือนเป็น <tsk> เขาเรียกว่าอะไร คือ คือมัน toxic หน่อย ๆ เนาะแบบเวลาเจอสถานที่ทำงานที่บรรยากาศมันเป็นแบบนี้ใ ช่ไหมครับ แล้วอย่างงี้เนี่ยครับ อา แสดงว่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมครับที่ทำให้ตัดสินใจ เอ่อ ลาออกออกมาใช่ไหมครับเนี่ย?
อา ครับ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ใช่ครับผม อา ครับ ใช่ จะเป็น เป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบให้ผมลาออกจากที่นี่ แต่ก็จริง ๆ อะ ถึงผมจะไม่มีเหตุการณ์นี้ ก็มันเป็นระยะเวลายาวนานแล้วที่ผมอาจจะต้องเอาประสบการณ์จากที่ทำงานตรงนี้ไปต่อยอดกับที่อื่น เพื่ออัปเงินเดือนคุณ อืม ผมคิดแค่นี้
อืม อา อ๋อ ครับ อืม ก็เรียกว่าคือเหมือนทำระยะหนึ่งแล้ว อ ก็อาจจะรู้สึกอิ่มตัวแล้วด้วยใช่ไหมครับประกอบกัน ก็เลยคิดว่าลาออกน่าจะเหมาะสมกับตอนนั้นแล้ว อืม
ใช่ครับผม อา ใช่ครับผม แต่ตอนที่ผมออกอะคุณ มันทำให้ผมอะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่แข็งแกร่งขึ้นคุณ คือผมเป็นคนที่เริ่มที่จะปฏิเสธคนแบบเด็ด เด็ดขาดได้ค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นคุณ
อา ครับผม โอ้ จริง เพราะว่า เอ่อ ผมเห็นปัญหาอย่างเงี้ยที่เกิดกับคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่า เอ่อ ใจดีเนาะ ก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นธรรมดา บางคนก็เป็นคนประเภทที่ว่าอะไรก็ได้ อย่างเงี้ยครับ แบบว่า เออ ยังไงก็ได้ ก็มักจะโดนคนเหล่านี้อาศัยช่องตรงนี้ในการเอาเปรียบ หรือว่าแบบใช้ประโยชน์เนาะ ซึ่งมันไม่ค่อยดีเลยแหละ
อืม ครับ ใช่ ๆ ใช่ ใช่ครับ อืม ครับ ใช่ ใช่ครับผม ใช่ ก็ช่วงปีที่ 3 คุณ ก่อนที่ผมจะลาออกอะ เวลาไปกินข้าวกันน่ะ ผมจะมี 2 วิธีในการป้องกันตัวคุณ
อืม อ๋อ เป็นยังไงครับนะ?
1 เลยเวลาไปกินข้าวอะ พอกินเสร็จปุ๊บ ผมจะลุกไปจ่ายหน้าเคาน์เตอร์เลย จ่ายของตัวเองแล้วก็เดินออกเลยโดยที่ไม่ต้องรอ กลับออฟฟิศเลย อ่า ข้อ 2 ผมจะเอาข้าวมากินที่ทำงานคุณ ก็คือแยกออกไปเลยว่า "เออ ผมเอาข้าวมานะ พวกพี่ ๆ ก็ไปกินตามสบายเลย"
อา ครับผม อา